Alors moi je je je j'ai pas vraiment vécu ça comme ça, dans le sens où dans mes cours de français, on me donnait beaucoup la possibilité de parler de mo de de dire ce que je pensais.
Ah bon? OK!
Heu, c'était cette possibilité là. Cela dit, en philosophie en plus, j'avais une professeur un peu obtus. Elle était très, heu, comment dire? Heu, elle était très, heu, rigide, psychorigide! Elle avait du mal avec oui! C'est paradoxal mais c'est comme ça. Et donc du coup, heu, j'ai pas vraiment apprécié, heu, la psychologie, oh pardon, la philosophie parce que je pensais que ça serait comme le le français, plus évolué et ça pour moi ça l'a pas été ça l'a pas été, j'ai été très déçu.
OK. <laughs> Ah oui. OK, oui. Petite déception. <chuckles>
Ah bah oui. J'avais une professeur qui était, heu, communiste dure et et pure et dure, et qui voulait pas entendre autre chose voilà qui a qui avait des des dogmes mais qui voulait pas en bouger alors que, bah on était là nous tous pour les con pour contester les dogmes, on était en philosophie pour ça mais pas elle. Et donc du coup j
<chuckles> Pure et dure. Mmh. Ta ouais c'est vrai que les profs, heu, sur lesquels on tombe, heu, c'est plus compliqué quand même. Et quand même les profs de philo généralement, ils sont assez spéciaux aussi.
Ah bah. Oui c'est ça. Puis c'était à une époque un peu particulière aussi, heu, mais bon voilà quoi, heu C'est pas c'est pas évident.